<laughs> Oke, kita mau ngobrolin tentang apa nih?
Kan, apa ya, kemarin kan weekend gitu kan, akhir pekan gitu ya, Kak, ya. Orang-orang pada jalan-jalan ke mana gitu ya kan?
Ah, betul betul betul. Mhm.
Nah, kalau jalan-jalan gitu biasanya kan ada pengalaman kan dari jalan-jalannya?
Oh, iya iya iya, tentunya pasti.
Kakak, pernah tre <tsk> Kakak kan pernah traveling juga kan? Pernah jalan-jalan juga kan?
Oh, pernah dong pastinya ya? <chuckles>
Nah, iya itu dia, itu kalo jalan-jalan seperti itu, apa kira-kira pengalaman paling menariknya itu, Kak?
Mmm, banyak ya. Jadi kalau setiap, eee, traveling tuh aku pasti punya cerita menarik dari tiap-tiap, eee, tempat yang udah pernah aku kunjungin kayak gitu sih. Pasti ada aja, eee, kayak cerita serunya gitu, menariknya gitu, yang bisa dikenang gitu nanti di kemudian hari kayak gitu. <chuckles>
Hmm. Tempat, ya? Mmm. Oh. Iya iya iya iya iya, iya apa ceritanya mungkin dibawa pulang ya berarti?
<laughs> Iya dong, kan soalnya, eee, apa ya, perjalanan traveling itu atau traveling itu sendiri kan, eee, apa ya, kegiatan yang menyenangkan, ya. Jadi kayak, mmm, ng nggak terlupakan. Apalagi kalau traveling-nya tuh seru terus, eee, kita udahannya tuh seneng, bahagia jadinya pasti selalu dikenang, kayak gitu.
Mhm. Mmm. Wah. Luar biasa emang ya. Tapi tempat paling seru saat traveling itu jalan-jalan itu ke mana, Kak?
Mhm.